Şu anda aktif olarak öğrenciyim. Aynı zamanda aktif olarak çalışıyorum. Gerçekten çok yoğun bir tempom var. Bunun haricindeki işler için aynı zamanda da bir kız arkadaşım var. Spora gidiyorum. Aktif arkadaşlarımla, eee, buluşmam gerekiyor. Sürekli olarak bu aktif tempo yüzünden kendimi bunun haricindeki zamanlar gerçekten çok enerjisiz ve isteksiz hissediyorum her konuda. Bu yüzden sürekli olarak okulla alakalı, işle alakalı veya kişisel, eee, yapmam gereken şeyleri son güne kadar erteliyorum. Gerçekten mesela en basitinden bir bankaya veya bir belediye binasında yapacağım işlemleri bile sürekli olarak, sürekli olarak erteliyorum. Son güne kadar bırakıyorum ve bu benim hayat kalitemi gerçekten çok düşürdü son zamanlarda. Bana bu konuda bir tavsiye verebilir misin?
Hıı. Evet. Hıı. Tabii. Hıı. Tabii, yani öncelikle tabii haklısın, bu kadar, eee, yoğun tempoda enerjinin azalıp da bazı şeylere zaman ayıramaman mak aslında çok da görülür bir şey, eee, fakat s eee, öncelikle anlamak için birkaç soru sormak istiyorum sana izninle. Eee, mesela bu ertelediğin işler genelde günlük rutinde yapman gereken işler mi yoksa anlık çıkan işler mi? Yani işte bankaya gitmek dedin. O mesela bir anlık bir şeydir ama mesela okula, ımm, okula gitmek de olmaz ama nasıl diyeyim? Örnek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela iş yerinde yapman gereken bir şey vardır ve sen bunu yapmak için erteliyorsundur. Bu tarz, ııı, şeyler mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Evet, aslında her ikisi de mesela en basitinden gün içerisinde evimi toplamam, kıyafet yıkamam gibi işleri bile yapasım gelmiyor, sürekli olarak erteliyorum. Eee, boş zamanlarımda gereksiz şeylerle uğraşıyorum genelde. Gün içinde yapmam gereken şeyleri yapmıyorum. Aynı şekilde bir ödevim var diyelim, eee, 10 günlük bir sürecim var. 10 gün sonra teslim etmem gerekti. Ben bunu son akşam yapıyorum yani illa bir zorunluluk olması gerekiyor. İş için de aynı şekilde. Eee, bir şeyleri erkenden bitireyim, eee, rahatlayayım gibi değil. Son saniye yapmak istiyorum sürekli.
Hımm. Anladım. Hımm. Anladım. Peki, bu, eee, ya son saniye yapmak istiyorsun. O mesela 10 günlük sürede aklına geldiğinde ne, eee, ya, aklına geliyor mu? Aaa, bunu yapmam gerekiyor diyor musun yoksa hiç aklına gelmiyor ve son 2-3 günde, aaa, bu da vardı mı diyorsun? O 10 günlük süre yani bu 10 gün dediğin için 10 günden bahsediyorum ama aslında o işi yapma yapman gereken, eee, zaman diliminde ne oluyor da kalkıp yapamıyorsun veya ne düşünüyorsun o sırada?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında bu durum da çok enteresan. Özellikle okul için gerçekten çok kaygılı hissediyorum kendimi. Sürekli olarak aklıma geliyor ve bu beni çep üzüyor gerçekten fakat ilginç bir şekilde de umursamama var. Aslında umursamama da değil, gerçekten sürekli olarak başlamak için bir motivasyonum olmuyor veya dikkat dağıtıcılarım çok. Eee, yani boş zamanımda hadi bunu yapacağım diye kendimi düşündüğüm zaman dikkatimi dağıtan şeyler çok gerçekten. Eee, tam ona başlayacağım zaman mesela en basitinden telefonumdan gelen bir bildirim veya farklı bir şey benim tüm günümü değiştirebiliyor ve yapmam gereken her şeyi unutuyorum. Telefonumla vakit geçiriyorum. Daha sonrasında da gerçekten pişman oluyorum. Kaygılanıyorum yani bunu bir türlü çözemiyorum.
Hımm. Hı hı. Anladım. Hımm. Evet. Yani bu, eee, bir kere telefon, eee, genel olarak bence herkesin hayatında bir büyük bir dikkat dağıtıcı. Eee, bazı insanlar işte bu sosyal medya detoksu yapıyor bu sebepten. Telefonunu işte, eee, telefonların kendilerinde uygulamalar oluyor. İşte "Şu saatler arasında hiçbir uygulamaya erişemez hâle getir benim telefonumu." tarzında. Eğer senin için en büyük dikkat dağıtıcı, eee, telefonunsa böyle bir şey yapabilirsin. Am ama sanki biraz daha böyle başka şeylerden dolayı da bu erteleme işine giriyormuşsun gibi hissettim anlattıklarından. Eee, ertelemenin altında böyle sanki birazcık böyle acaba başka bir i duygu mu yatıyor mesela? Bir şeyi çok iyi yapamayacağını düşündüğün yani, mükemmeliyetçilik olabilir. Bir şeyi çok mükemmel yapmak istiyorsundur ama o sırada o enerji olmadığı için kalkıp yapmıyorsun olabilir veya, eee, bir, eee, bir şekilde motivasyonunu bulamıyor olabilirsin. İşte bu çok fazla şey, eee, emm, yaşadığın için, yani, çok fazla şeyle uğraştığın için enerjini toplayamıyor olabilirsin. O başka bir, eee, konu olur. Bunlardan hangisi senin için daha, eee, yakın duruyor sana daha yakın?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet, çok doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, açıkçası tam olarak ben de tespit edemedim bu durumu. Eee, bence kafa doluluğundan kaynaklı oluyor. Gerçekten son zamanlarda, eee, çok stresliyim, sürekli olarak başka şeyler de düşünüyorum açıkçası. Bu da bende tembellik yapıyor olabilir. Mesela bazı insanlar streslendiğinde, eee, bir şeyleri çözmeye çalışır, bazıları daha umursamaz olur, dışarı çıkar, kafasını dağıtmaya çalışır. Ben genel olarak başka şeylerle ilgilenirim, uyurum. Kafamdan bunu atmak için, kendimi rahatlatabilmek için sorumlu olduğum şeyleri yapmam. Son zamanlarda da okulum bitecek. Son sınıf öğrencisiyim. Gerçekten bu konuda çok stresliyim. Eee, aynı şekilde, çalışıyorum, işin stresi ayrı, eee, ve gerçekten, eee, ekonomik olarak da son zamanlarda biraz sorumsuz harcamalar yaptım. İhtiyacım olmayan şeyleri hızlıca almak istedim. Eee, bu yüzden de biraz borçlarım var. Onları da ödemek istiyorum. Eee, sürekli olarak bu şeyleri düşünmekten, gerçekten yapmam gereken şeyleri de yapmıyorum ama şunu da biliyorum ki, eğer yapmazsam birkaç ay sonra okulum için bu yapmadığım şeylerden çok pişman olacağım fakat tekrardan da başlayamıyorum. Yani, öncelikle bu kafamdaki stres durumunu geçirmem gerekli. Baktığım zaman gerçekten büyük streslerim de yok. Eee, çoğu insanın b başaramadığı şeyleri başardığımı düşünüyorum. Aynı şekilde, çoğu insanın da, eee, elinde olmayan şanslara sahibim fakat gereksiz bir strese sahibim diye düşünüyorum.
Hıı. Tabii. Evet. Hıı. Hı hı. Ne güzel. Hıı. Anladım. Hıı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Yani, eee, öncelikle bence kendinle gurur duy. Çünkü hem çalışıyorum diyorsun hem okuyorum diyorsun. Bu zaten 2'si başlı başına birer, eee, ana kalem, yani. Bunun ya birisini i insanlar genelde ya 1'ini yapıyor ya diğerini yapıyor. Sen 2'sini birlikte yapmaya çalışıyorsun. Eee, biraz kendine fazla, eee, yüklenmemeye çalışma ba çalış bence bu konuda. Eee, yani, bir şeyleri eksik yapıyorum, işte, "şunu da yapamadım, bunu da yapamadım" dedikçe birazcık insan kendini daha da f strese sokuyor. Strese soktukça da gerçekten, herhâlde, biraz, eee, eee, savunma mekanizması gibi çalışıyor vücut ve kendini kapatıyor. İşte, bu uyku hâli başlıyor. Eee, kaygılandıkça daha da uzaklaşıyorsun konudan. Eee, birazcık, böyle, kendinin, iii, yaptığın başarıları, yani, işte, çalışıyorsun, para kazanıyorsun, dediğin gibi istediğin şeyleri alabiliyorsun. Mesela, "Çok fazla harcama yaptım" diyorsun ama ben, sen bunu konuşurken aklıma ilk gelen şey, "A, ne güzel, demek ki istediklerini alabiliyor" şeklinde oldu. Eee, hem "çalışıyorum" diyorsun hem okuyorsun, okulun bitmek üzereymiş. Bence bu çok güzel bir şey. Eee, demek ki bir şekilde, bir yerlere gelmişsin ve okulunu bitiriyorsun. Eee, bunları bu şekilde bira bir noktada kendini motive edecek, birazcık nasıl diyeyim, bir böyle motor ateş ateşleyecek bazı, ııı, doneler versen, eee, belki, ııı, enerjin yerine gelir. Böyle bir, eee, şekilde telafi edebilirsin. Bir de 2'nci bir önerim de şu olabilir; eee, mesela önünde çok uzun, 10 günlük bir süreç var diyelim ki, bir ödevini teslim etmek için. Eee, bu 10 günlük süreçte, eee, son 2 güne sığdırdığın zaman da, daha doğrusu şöyle, iii, zaman ilerledikçe yapman gereken iş yükün artıyor. İş yükün arttıkça gözünde de büyüyor. O yüzden, sanki, böyle, tamam ben elimde bu var ve bunu, eee, işte, gün kaç s ne kadar da bitiririm? 10 günde, günde 2 saat çalışsam bu biter gibi. Bu, eee, elindeki işi günlere bölerek ilerlesen, küçük adımlarla yani, ona, bu nasıl geliyor senin kulağına? Bunu yapabileceğini düşünüyor musun?
Hı hı. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet, eee, kesinlikle dediklerinden yola çıkarak şu noktaya vardım. Gerçekten aslında benim bu sorunumun temel kaynağı kafamdaki stres. Öncelikle bunu da, eee, düzeltmem gerekli. Ve dediğin gibi, ben genel olarak planlarımı mesela bugün, yarın için kafamda yapacağım şeyleri planlarım, günlük plan yaparım ve böyle plan yaptığımda da gerçekten bir güne çok yüklendiğimi fark ettim sen böyle dedikten sonra. Eee, planlarımı daha küçük, daha ölçülebilir parçalara bölebilirim, eee, ve bu sayede günlük, küçük küçük şeyler olduğu için bunları bitirdikçe motivasyonum da artacaktır, yani, bir anda, "O, bu kadar şeyi nasıl yapacağım?" diye düşünmeyeceğim. Eee, bu şekilde çok çok daha iyi olacaktır. Aynı şekilde bu kafamdaki stresi de geçirmek için bazı belki meditasyonlar yapabilirim. Mesela bu konuda herhangi bir önerin var mı?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle Yani, bunun için, eee, çok fazla uygulama var. Eee, uygulama indirip eğer şey yapmak istemiyorsan, nasıl diyeyim, eee, bir para vermek veya uygulamalarla uğraşmak istemiyorsan YouTube'da da çok fazla, eee, bununla ilgili içerik var. Eee, aynı zamanda şöyle, eee, kitaplar var, podcast'ler var. Ertelemeyle ilgili özellikle ertelemeyle ilgili, eee, çok fazla podcast, eee, ve
Hı hı. Evet. Hı hı.
Hatta adı ki "Erteleme" olan, ııı, Türkçe bir kitap da var aynı zamanda. Eee, bununla ilgili, ııı, yazarının t katılmış olduğu programlar var. Bunlara bakabilirsin, ne anlatıyor veya bununla başa çıkma yöntemleri nelermiş, bunlara bakabilirsin. Aynı zamanda dediğin gibi tabii meti meditasyonla ilgili de, ııı, bir sürü kendi enerjini tekrar yerine getirecek, i kendini merkeze tekrar alacak, stresini, kaygını, işte, bu, ııı, depresyonsal, depresyon demeyeyim biraz ağır bir kelime depresyon ama biraz daha böyle u uyku hâlini düzene sokacak meditasyonlar da kesinlikle işe yarayacaktır ve çok kolay bir şekilde erişeceğin, eee, dediğim gibi uygulama ve YouTube, ııı, kanalları mevcut.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm, evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Bu da stres seviyemi düşürmeme, ııı, yardımcı olacak. Daha motivasyonum ve enerjimin de artacağını düşünüyorum. Aynı şekilde 1 problemim daha var senden tavsiye istediğim. Mesela diyelim bu, şu an boş zamanımdayım, tam ödevimi yapacağım. Iıı, bir arkadaşım arıyor ve, "Gel, buraya gidelim." diyor ve ben buna kesinlikle hayır diyemiyorum ve gerçekten, ııı, bu benim hayatımı da çok etkiliyor. Yapmam gereken şeyleri bu yüzden yapamıyorum. Iıı, bu "hayır" deme konusunda bana bir tavsiye verebilir misin? Ufak bir tavsiye yeterli.
Hı hı. İ İnşallah. Tabii. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, tabii, şöyle, ııı, hayır, ııı, ya, 2’ye bölebilirsin gene diyeceğim gibi 1 saat arkadaşınla buluşup 1 saat ödevini yapabilirsin veya ne yapman gerekiyorsa. Ama, ııı, önceliklerini belirlemen çok önemli. Eğer yarına yetiştirmen gereken bir şey varsa o noktada arkadaşının, ııı, sana, ııı, teklifini bir sonraki güne veya ödevini teslim ettikten, işini tamamladıktan sonraki güne, aynı güne bile olabilir. Eee, bu şekilde önerebilirsin karşı tarafa.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, gerçekten çok haklısın, yani, kendi önceliklerim daha önemli. Bu değerli tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Iıı, bunların hepsini hayata geçirme konusunda çok kararlıyım. Gerçekten çok işime yarayacak şeyler. Eee, gerçekten çok teşekkür ediyorum beni motive ettiğin için.
Kesinlikle. Hı hı. Ri rica ederim, umarım erteleme kısmını birazcık daha azaltırsın ve yardımcı olduysam ne mutlu.
Çok teşekkür ederim, hoşça kal.
Hoş hoşça kal.